สวัสดีครับ อ๋อ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับผม? ครับ อ๋อ ครับ อ่า คำถามเดียวกัน ใจตรงกันครับ วันนี้ วันนี้ก็เหมือน เหมือนทุกวันที่ผ่านมา ก็ยังร้อนเหมือนเดิมครับ เฝ้ารอฝนตกอยู่ 2-3 วันแล้วครับ
สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ เป็น เป็นไงบ้างคะวันนี้? อ๋อ วันนี้ใจตรงกัน วัน อือฮึ ค่ะ อือ แสดงว่าชอบฝนตกเหรอคะ?
ไม่ ไม่ได้ชอบหรอกครับ แต่ว่าตกบ้างก็ดีครับ มันร้อนครับ
อืม อาบน้ำบ่อยไหมวันหนึ่ง? แอบถาม
วันหนึ่งอาบ อัน อาบน้ำบ่อยไหม ก บ่อย บ่อยมากอยู่นะครับ
อือฮึ
ผม ผมจะขายรถ แล้วก็ไปซื้ออูฐมาขี่แทนแล้วครับ
ทะเล ซ
มัน มันร้อนมากครับ
อ๋อ แสดงว่าเป็นคนขี้ร้อนด้วย
อา อาจจะใช่ครับ
อือ อันนี้ส่วนตัวก็ ยังค่ะ เพราะว่าอันนี้กรมอุตุ บอกว่า อ่า น่าจะเริ่มพรุ่งเนี้ยค่ะ ที่ประเทศไทยจะ
ทางนู้นฝนตกไหมครับ? อ๋อ
เริ่ม 5 วันรวดอะค่ะ
ครับ 100% เชื่อได้กี่ เปอร์เซ็นต์ครับ?
เชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์เหรอ? ขอ ขอเชื่อสัก สัก 50 ก่อนแล้วกัน เพราะว่า
อ๋อ ทำ มัน ครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับ?
ใช่ค่ะ เพราะว่าบางทีเคย เคยดูเขาพยากรณ์ ก็ไม่ตกตามนั้นก็มี
อ๋อ อืม ครับ
อืม แต่บางคน แต่ทุกวันนี้คือฟังพี่ที่ทำงานอะค่ะ เขาจะชอบดูในแอปมือถืออะ
จริง ๆ ครับ อืม
อืม
มัน มันก็แม่น แม่น อ แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับ จริง ๆ แล้วทุกวันที่เราตื่นนอนมาก็ คน คนเราก็ไม่พ้นมือถือที่จะหยิบมาถู ๆ ไถ ๆ ใช่ไหมครับ แล้วก็ แล้วก็จะเจอข่าวต่าง ๆ แบบใน เอ่อ แอปฟ้า โลกออนไลน์ อะไรอย่างเงี้ยมากมาย ทั้งข่าวดารา ข่าวการเมือง ข่าวต่าง ๆ ก็เรียกได้ว่ามีทั้งประเด็นที่สังคม สนใจ Drama บ้าง ชอบบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ถ้าสมมุติว่า เอ่อ เป็นข่าว Drama เนี่ย คุณคิดว่าทำไมเขาถึงแบบไปรุมสนใจ หรือว่า Drama กันมาก ๆ อะฮะ?
แต่ก็ไม่ ไม่รู้แม่นแค่ไหน? ใช่อะค่ะ อา จริง ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อือฮึ ถ้าถามเราเหรอ เราว่าเพราะว่าคน โดยส่วนตัวเราคิดว่าคนไทยอะชอบใส่ใจ จริง ๆ ก็คือ พวก คะ?
มัน เดี๋ยวนะ ค หมายถึงว่า คนไทยชอบใส่ใจ อันนี้เป็นประโยคที่ ที่ อันนี้ไม่ ไม่ได้ว่าคนไทย ไม่ได้ ว ไม่ได้ด่าคนไทยใช่ไหม? แต่หมายถึงว่าใส่ใจ อ๋อ โอเค ๆ
ไม่ ๆ อะค่ะ คือ คือคิดว่าคง คงชอบใส่ใจกันหมดนั่นแหละ เพียงแต่แค่เรารู้สึกว่าพอ พอ พอเป็น ข อา เราก็ชอบใส่ใจเหมือนกันนะ แบบเพราะเราก็เป็นคนไทย แต่เหมือน ใน ในความใส่ใจอะ มัน ถ้าเทียบกับ คืออย่าง อย่างเทียบยอด Engage ใน ในยูทูบ อย่างเงี้ยอะค่ะ คือจะรู้สึกว่าข่าวพวกเนี้ย
ครับ อืม โอเคครับ อืม ครับ ครับ
จะดู มียอดวิวที่มันสูงมาก
อืม ครับ
มาก มาก ๆ แบบ ถ้าเทียบกับเรื่องราวที่มีสาระอะค่ะ
ครับ จริง ๆ ก็มันอาจจะเป็น <tsk> เขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นเรื่องที่ไป ไปเม้าท์กับเพื่อนได้ด้วย มันก็เลยถูกให้ความสนใจค่อนข้างเยอะมากกว่าข่าวที่มีสาระ ซึ่งผมมองว่า ไอ้ ไอ้การ drama เนี่ย มันก็มา อ่า มักจะมากับประเด็นที่ค่อนข้างคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ใช่ไหมครับ?
อืม อืม ค่ะ อ๋อ ก็คือ ใช่ ๆ ๆ แต่ว่าหลัก ๆ ที่เราเห็นก็จะเป็นเรื่องชู้สาวอะค่ะ เท่าที่เห็น สังเกตไหม?
อืม อ๋อ ครับ ใช่ ก็จริงครับ
ที่ ที่เหมือนจะดังขึ้น มาก
จริง ๆ แล้วข่าววงการบันเทิงเนี่ย มันก็เป็นข่าวแบบที่เราให้ความสนใจ กับ เอ่อ เพื่อนบ้านที่เป็นดาราเรา ประมาณหนึ่งเลย
อืม อืม อันนี้ก็ให้ ก็ใส่ใจ เหมือน กัน ก็ดู เราก็แอบเสียใจเนาะ เพราะแบบ อะ อย่าง อย่างเกาหลีที่ผ่านมาอะค่ะ ศิลปินชายท่านหนึ่ง ซึ่งเราก็เห็นผลงานเขา เราดูด้วยแหละ ไอ้เรื่องที่ แล้วเราก็แอบเชียร์ ให้เขาชอบกันจริง แต่พอ มาเจอแบบเนี้ย เรา เราเสียความรู้สึกเหมือนกันนะ
ครับ อืม ครับ อือ
ว่า เออ เนี่ยแหละ คือวงการมายาของแท้เลย
ครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย เอ่อ ชีวิตเบื้องหลังของเขาเนี่ย บางมุมเราก็อาจจะไม่ได้เห็น หรือว่าไม่ได้รับรู้ ใช่ไหม แต่พอเรามารู้เนี่ย มันก็อาจจะมีผลต่อจิตใจของแฟนคลับ หรือว่าแบบ เอ่อ ตัวเราเอง ใช่ไหมครับ?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ อืม แต่ว่าอย่าง อย่างเราอาจจะไม่ ไม่ได้กระทบมาก เพราะว่าเราแค่เสพผลงาน แต่ว่ากับบางคนอะค่ะ ที่เขาแบบติดตามไม่ว่าคนไหนที่แบบไปตั้งเป็นกลุ่ม เป็นแฟนคลับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เขา
ครับ ครับ
มีการ จ่ายเงินหรือว่าซัปพอร์ต ซื้อของให้ อะไรอย่างเงี้ย เขาจะดูมีการแบบ
อือ
อยาก ใช้คำว่าไงอะ แบบคาดหวังในตัวศิลปินคนนั้นสูง
ครับ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ช
ยิ่ง ยิ่งมี ใช่ ค่ะ
ศิลปินหรือว่าดาราเนี่ย ก็ ก็เป็นคนเหมือนกับเรา ๆ เนี่ยแหละ เพียงแต่ว่าเขาอยู่ในจุดที่สังคมให้ความสนใจ แล้วก็เป็นที่จับตามองมากกว่า อย่าง เอ่อ เมื่อ เมื่อ 1-2 วัน ใช่ไหมครับ ที่มีอะไรนะ Rapper ชื่อดัง ใช่ไหม เออ Rapper ชื่อดังกับการโพสต์ Story ของตัว Mom วงการบันเทิง อ่า ก็อาจจะทำให้หลายคนไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียว
ใช่ อือฮึ ใช่ ๆ ค่ะ อือฮึ อ๋อ <chuckles> อืม ค่ะ <chuckles> ใช่ แต่เราไม่ได้ 1 ในนั้นนะ เรามาเห็นอีกวันหนึ่ง
แต่ก็ย้อนหลังดีกว่าครับ
ก็ย้อนค่ะ แล้วก็จะไปดูคลิปที่
อา
ทำสรุปว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรอย่างเงี้ย อือ
ครับ ก็ ก็เรียกได้ว่า ก็ใส่ใจ
แต่ก็แอบ แอบตลกตรงที่ว่า พอ
ครับ
ทุกครั้งที่มี มีข่าวแบบนี้อะค่ะ เหมือนชาวเน็ตอะจะชอบไปเพิ่มยอดฟอลโลว์ให้กับฝ่ายที่ ผิด
ครับ อืม หมายถึงว่า มันอาจจะเป็น เป็นการเข้าไปดู หรือเปล่า หมายถึงว่าพอเข้าไปดูเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย เพื่อจะติดตามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็เลยทำให้เกิดการฟอลโลว์ ขึ้น
คือ อืม จริง ๆ เรา เรา เราเข้าไปดูได้โดยที่ไม่ต้องฟอลโลว์ก็ได้ มัน มันดูแปลก ๆ อะ
ก็อาจจะใส่ ใส่ใจ วงเล็บพิเศษ
เออ ก็อย่าง อย่างเช่น ก่อนหน้านี้อะค่ะ ที่ตอนช่วงสงกรานต์ ที่มีข่าวนักร้องดังท่านหนึ่ง
ครับ อา ครับ
ที่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำอะค่ะ
อ๋อ ครับ
อืม คือเขาอะออกมา เขาเอามาพูด ใช่ไหมคะ แล้วสุดท้ายอะยอด ยอดฟอลโลว์เขาอะมันเพิ่มขึ้น
อืม จริง ๆ เขาไม่น่าออกมาพูดนะครับ เพราะว่ากว่าเขาจะได้พูด กว่าเขาจะจบ ก็น่าจะเสียเวลาอยู่ประมาณหนึ่งเลยครับ
อืม ค่ะ อัน อันนี้ถามนิดหนึ่งได้ไหมคะ ในฐานะที่คุณ คุณเป็นผู้ชาย เงี้ย รู้ รู้สึกยังไงบ้าง ที่เห็น ห ฝ่ายชายที่แบบ อ่า นัก นักร้อง Rapper หรือว่านักร้องท่านนั้นน่ะค่ะ ตอนสงกรานต์อะทำ เอ่อ หมายถึง รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นั้น? กับการกระทำของ
ครับ ครับ ครับ อือ ๆ ๆ จริง ๆ แล้ว ผมไม่รู้ว่าวงการบันเทิงหรือว่าดาราเนี่ย เขามีการปั่นเรื่อง เอ่อ กระแสให้ตัวเองดังขึ้นไหม หรือว่าจริง ๆ แล้ว มันเป็นเรื่องของความจริง เอ่อ ที่เขาทำแบบนั้น ซึ่งต่อให้จะเป็นการปั่น หรือว่าความจริงเนี่ย ในมุมของผมเนี่ยมันคือเรื่องที่เหมือน <tsk> ไม่แมนอะ ที่จะต้องไปทำอะไรแบบนั้น คือคนเราถ้ามัน มันจะไม่รักกันแล้ว เออ จริงใจ หรือว่าไม่รักกันแล้วเนี่ย ก็ไม่ควรจะทำร้ายกันด้วยวิธีอ้อมอะ เรา เราบอกกันได้ตรง ๆ หนิ แล้วยิ่ง ยิ่งเราเป็นดารา เรารู้หนิว่ามีการจับจ้อง เพราะฉะนั้นผลเสียเนี่ย มันจะไม่ได้ถูก drama แค่ผู้ชายไง ทีนี้ พอ พอมันไปตกทางผู้หญิงเนี่ย มันก็จะ drama ทั้งคู่ ทีนี้ผู้หญิงก็ไม่รับรู้อะไรด้วย มันก็ มันก็เดือดร้อนอะ ใช่ไหม เออ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย เออ สุดท้ายแล้ว ผู้ชายเองก็เหมือนไม่ได้ออกมาพูดอะไร ใช่ไหมครับ?
นักร้องชาย ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ จริงใจ อือฮึ อ๋อ อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ อืม นึกออก ๆ เอ่อ ฝ่าย Rapper ใช่ไหมคะ?
หมาย หมายถึงว่า อา ใช่ครับ ตอนนี้ไม่ได้ออกมาพูด ถ้าพูดถึง Rapper ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไร ใช่ไหมครับ?
อือ ยังค่ะ เพราะว่าเราคิดว่า เขาน่าจะ น่าจะจริง <chuckles> แล้วก็ ตัว ตัว ตัว Mom ของวงการก็บอกว่า ไม่ต้องรอ เดี๋ยวพร้อม กำลังพิจารณาอยู่ เดี๋ยวออกมาพูดเอง <chuckles>
อืม ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ ทุก ๆ อย่างผมมองว่า พอมันเป็นกระแสเนี่ย มันอาจจะอยู่ใน ใน เอ่อ Social ประมาณอาทิตย์เดียวเต็มที่
อืม อืม ค่ะ
อะ ไอ้การเป็นกระแสเนี่ย ผมว่ามันเกิดจากแรงผลักดันของสื่อ ของนักข่าว อะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่า คุณคิดเหมือนกันไหมครับ?
อา ใช่ ๆ แต่ แต่เราก็แอบคิดเหมือนคุณนะ ที่แบบว่าอันเนี้ย ระ เรื่องจริงหรือละคร ตอนแรกแอบคิด เพราะว่า
อืม
ก็งานมัน งานของ ของตัว Mom อะค่ะ ก็น่าจะดร็อปไปเยอะอยู่ เพราะว่าช่วง ช่วงนี้แบบงานละครก็ไม่ค่อยมี อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม ครับ ครับ
อืม แต่เรา เราไม่ ก็คิดด้านนั้น แต่ว่าถ้าเรื่องจริงเดี๋ยวเขาก็คงออกมาพูดอะ
ก็ ใช่ครับ ผม ผม ผมมองแบบนั้น เพราะว่าจริง ๆ แล้วประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ย ตอนผมทำงานอยู่ อ่า ร้านกาแฟ หรือว่า อ่า ร้านอาหารด้วยเนี่ย มันก็จะมีรายการจาก อ่า สื่อบันเทิง มาขอถ่ายทำ แต่ว่าเราต้องจ่ายเงินเขา เพื่อที่ร้านเราจะถูกออนไลน์บน เอ่อ ทีวี
ค่ะ จ้ะ ค่ะ อืม อือฮึ ฮะ ช ได้เหรอ? ถามจริง
เออ ใช่ จริง ๆ ก็แบบมา มาขอผมถ่ายทำ ผมต้องจ่ายเงินคุณ คือเราไม่ได้ขอให้เขามาถ่ายทำด้วยนะ เขาแค่มาเสนอว่า
เออ จริง ๆ เขาอะควรให้เราเถอะ
เออ ใช่ ก็ ก็เลยแบบ "อ๋อ เหรอ?" หมายถึงว่า
อ๋อ คือคุณก็เลยแบบไม่ ไม่ค่อย ไม่ค่อยเชื่อในวงการเท่าไร
คือผมก็เลย ใช่ ผมก็เลย ผมก็เลยปักใจเชื่อว่าไอ้การที่มันเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวงการบันเทิงเนี่ย มันก็อาจจะเป็นอย่าง ที่คุณพูดอะ งานมันอาจจะน้อย ออกมาปั่นกระแสให้ตัวเองแบบมีไฟลุก ๆ ขึ้นมาหน่อย ให้คนได้ความสนใจ ผมคิดแบบนั้น
อืม อืม อืม อุ๊ย แต่พอ ห ค่ะ
ถ้าอย่าง ถ ถ ถ้าอย่างเป็นตัวคุณเอง คุณมีความเห็นใน ในมุมแบบนี้ว่ายังไงบ้างครับ?
หมายถึงว่าถ้าแบบเจอเหตุการณ์แบบที่คุณเจออะเหรอ?
ใช่ครับ
อุ๊ย เรา เราจะไม่ชอบไปเลยนะ เพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่ตรงไปตรงมา
อืม ครับ
อ มัน มันก็เหมือนเคสที่แบบว่าเคยมี อารมณ์ว่า ดาราไปขอขึ้น เรือยอช์ตแพง ๆ อะค่ะ
อ๋อ ครับ
เออ แล้วก็แบบว่า เหมือนสุดท้ายไม่จ่ายเงิน แล้วก็มาบอกว่า แล้วเหมือนมา มา โทษ โทษสถานที่นั้น ๆ ว่าไม่ยอมจ่ายเงิน ทั้ง ๆ ที่ ตัวเองอะเป็นคนไปขอให้เขาแบบ ขอใช้สถานที่ เพื่อจะแลกรีวิวในการ เป็นการตอบแทนน่ะค่ะ
อ๋อ เออ ส่วนใหญ่เป็น อย่างนั้นเยอะเหมือนกันครับ อย่างล่าสุด เอ่อ ก็ ก็ของโรงแรมที่ภรรยาผมเป็นผู้จัดการอยู่เนี่ย ก็มีอดีตนักร้องผู้หญิงคนหนึ่ง เอ่อ มา มาขอแบบ เอ่อ "ขอใช้ห้อง เอ่อ สวีตโรงแรมหน่อยได้ไหม เดี๋ยวจะรีวิวโรงแรมให้เนี่ย เรารับโพรโมต" เออ นู่นนี่นั่น "เราไม่คิดตังค์นะ แต่เราขอมานอนฟรี"
เอ๊ย อืม ค่ะ ค่ะ อะฮะ อือฮึ อือฮึ อืม
ซึ่งเราไม่ได้ เออ ใช่ แล้ว เอ่อ อ จริง ๆ จะพูดยังไงให้คุณรับรู้ว่า เขาคือใคร เขาคือ เอ่อ เป็นชื่อเครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่เอาไว้โรยบนข้าวผัดให้กลิ่นฉุน ๆ
อุ๊ย เราว่าอย่างนี้ มัน มันน่าเกลียดอะ เออ เออ ค่ะ อือฮึ อือฮึ
เออ ประมาณนั้น มีทั้งชนิดขาว เม็ดสีขาวและเม็ดสีดำเอาไว้ตำ ๆ เป็นผง ๆ
อืม อันนี้ อันนี้คือหมาย ถึงที่เขาโฆษณาอยู่เหรอ?
ไม่ ๆ ๆ หมายถึงว่า ค ชื่อนักร้องคนนั้นที่เขามาขอ ขอแบบ ขอให้ ล
อ๋อ ขออีกรอบได้ไหมคะ
ที่แบบมาขอใช้ห้องฟรี จะรีวิว ก็คือ มันจะเป็นเม็ดกลม ๆ มีทั้งชนิด ขาวและชนิดดำ ตำแล้วเป็นผง ๆ อะ ส่วนใหญ่จะเอาไว้โรยบนข้าวผัด หรือว่าโรยเพื่อให้มันเกิดกลิ่นหอม ๆ อะ
เออ อืม กว้างเลย
เออ ชื่อ ชื่ออย่างงัั้น กว้างเหรอ?
อยากรู้เลยเลยอะ กี่พยางค์อะ?
เออ 2 พยางค์ เอ๊ย รู้จัก รู้จักทำ ปกติทำอาหารไหมครับ?
อืม ไม่ค่อยทำ ค่ะ
อ๋อ เออ จริง ๆ <tsk> เป็นผงสีขาว ๆ ฉุน ๆ เวลาดม แล้วก็แบบ จามด้วย
อืม ขึ้นต้นด้วย พ.พาน ไหมคะ?
เออ ประมาณนั้นแหละ แต่ก็ เออ ใช่ พ.พาน ใช่ ลงท้ายด้วย ย.ยักษ์
อือฮึ อา โอเค เข้าใจแล้ว เฮ่ย! แต่ว่าคนนี้ก็มีดราม่าอยู่นะ
เออ อ้าว อา อันนี้ โอเค เข้าใจขึ้น ใช่ อืม ใช่
เพราะว่าเขาเป็นภรรยาของ ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ครับ
โอเค เข้าใจ ตรงกัน
จริง จริง ๆ แล้วเนี่ย ผมมองว่า คำว่า ดาราอะครับ มันเป็นวงการบันเทิงอะ อะไรที่มันแบบ ปลุกปั่นเป็นกระแสได้ทั้งตัวเอง หรือว่า
อืม
ต่อให้จะเป็นด้านดี หรือว่าด้านลบอะ อย่างที่คุณบอกอะ ส่วนใหญ่เนี่ย ไอ้ ไอ้ Drama เนี่ย คนที่มันลบ ๆ เนี่ย มันก็จะดังเปรี้ยงปร้าง หรือว่ามียอดฟอลโลว์เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นข่าวดี ๆ ก็จะไม่ค่อย สังเกตไหมครับ เวลาดาราทำข่าวดี ๆ มันจะไม่มีข่าว อืม
อืม ค่ะ ใช่ ถูก เงียบเลย วันเดียวหายไปเลยอะค่ะ ก็เราถึงบอกไงว่า คนไทยชอบใส่ใจ <chuckles>
ใช่ครับ อา ใช่ครับ เราก็ชอบใส่ใจ
คือ ๆ เราชอบใส่ใจนั่นแหละ เพียงแต่แค่เราอยากให้มวล มวลของการชอบการใส่ใจอะ เอาไปดูช่องที่มันเนื้อหาสาระ ให้มัน ยอดวิวอะมันพอ ๆ กับที่เราใส่ใจ นึกออกไหมคะ?
ครับ อืม อืม
อันนั้นน่ะ เราจะเห็นเลยว่า เอ๊ย อย่างน้อยประชากรเราอะ ทั้งชอบใส่ใจ ทั้งชอบเรียนรู้ในทางที่ดี เพื่อให้พัฒนาประเทศไปได้อะค่ะ
ครับ จริง ๆ แล้ว ข่าวบันเทิงของบ้านเรากับต่างประเทศอะค่อนข้างจะต่างกัน ผมว่า ข่าวของต่างประเทศบันเทิงเนี่ย ก็จะมีการโปรโมทว่า เออ ดาราคนนี้กำลังทำ ส ภาพยนตร์อันนี้ กำลังจะทำโครงการอันนี้ ช่วยเหลือเด็กแบบนั้น แต่บ้านเรามันกลับเป็นดาราคนนี้โป๊ะ ฉาว เออ กับคนนี้ เรื่องอื้อ เรื่อง ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นเรื่องใต้เตียงที่คุณบอก
อืม อืม อือฮึ ค่ะ นอนกับคนนี้ ใช่ ใช่ เราก็เลยรู้สึกว่า รู้เลยว่าแบบ บางที ก็คือกดข้ามเลยค่ะ ไม่ ไม่สนใจเหมือนกัน
มันไม่น่าติดตามอะ
อัน อันนี้ขอถามคำถามสุดท้ายเลย
ครับ
ถ้าคุณเป็น ดารา <chuckles> คุณจะจัด สมมุติมีเรื่อง drama คุณจะจัดการ คนใน social ยังไง? <chuckles>
ผมเป็นดารา จริง ๆ แล้ว ถ้าผมเป็นดารา โอ้โฮ เอาเข้า เสียยากเลย ยากตรงที่ผมเป็นดารานี่แหละ
อืม <chuckles> ไม่ คุณก็อาจจะเป็นดาราการกุศลก็ได้ แหม!
ครับ อ๋อ โอเค ถ้าผมจะจัดการคนใน Social ยังไง? จริง ๆ แล้วน่ะ ถ้าโจทย์มันคือ ร ผมโดน drama เนี่ย ผมก็คงจะจัดการอะไรใน Social มากไม่ได้หรอก เพราะว่ามัน มันถูก มันถูกมองในแง่ อาจจะลบไปแล้วไง
อืม อือฮึ แมแน่ะ อืม ค่ะ ยิ่ง ยิ่งพูดยิ่งแย่ ว่างั้น อืม
คือยิ่งพูดยิ่งแย่ อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่นักร้องคนนั้นเนี่ย ไม่ ไม่ออกมาพูดก็ได้นะ เพราะเขารู้ว่าเขาพูดไปมันยิ่งแย่
ก็ ก็แสดงว่าเขาทำจริง <chuckles>
แต่อีกทางหนึ่ง ถ้าออกมาพูดว่า"อ๋อ เรื่องนี้ผม ไม่ อืม ผมไม่ใช่คนทำครับ" ก็จะยิ่งแบบ เอ่อ ดู fake "ไม่เชื่อหรอก ยังไงก็คุณแน่ ๆ ที่เป็นคนทำ" มัน มันทั้งขึ้นทั้งล่องอะครับ มัน มันผิดไปแล้ว มันจบแล้วแหละ อยู่เฉย ๆ ให้มัน ให้เงียบ ๆ ไป คน คนไทยชอบใส่ใจ แต่ว่าอาทิตย์เดียวก็ลืม อืม
อืม คนก็จะบอกว่าดู fake <chuckles> ค่ะ อืม ๆ ๆ อยู่เฉย ๆ แล้วก็ลืมง่าย จริง เพราะมันมีเรื่องใหม่มาเรื่อย ๆ อะเนาะ
มัน ใช่ครับ ก็อย่างว่าแหละ ถ้านักข่าวไม่เขียนข่าวจะเอาอะไรกิน?
ก็ แต่บางทีเราว่าจรรยาบรรณ ก็ <chuckles> ก็เละเทะเหมือนกันนะ บ้านเราอะ
ก็ไม่มี ก็ไม่มี <chuckles> บางอย่างก็ ม แบบไม่ใช่เรื่องที่น่าเอามาเขียน หรือว่าเป็นชีวิตประจำวันของเขาส่วนตัวก็เอามาลง ก็มีเยอะแยะครับ
อือฮึ ใช่ แต่ถ้าถามว่า เรา เราน่าจะ ชอบเรื่อง Drama แหละ อ เพราะว่าเรา เราก็คุยกันรู้เรื่องเยอะ <chuckles>
อา อา แน่นอนอยู่แล้วครับ เราเป็นคนชอบใส่ใจ ก็ วันนี้ก็สนุกมากเลย ที่เรามาแลกเปลี่ยนเรื่อง เอ่อ ความ drama แบบใส่ใจ
ใช่ ได้ค่ะ ไว้มีโอกาสได้มาคุยกันใหม่เนาะ โอเค สวัสดีค่ะ ค่ะ
ครับ ได้ครับ ยินดีมากครับ สวัสดีครับ